ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกสงบมั้งคะคิดว่า แต่ก็ เอ่อ ด้วยความที่ เหมือนแบบว่าพอ ห โตขึ้นน่ะค่ะ ก็จะมีการต่อต้านด้วย เพราะว่า เอ่อ เหมือนการที่แบบว่ามีใครบังคับเราให้ทำนู่นทำเนี่ยอะค่ะ ส่วนตัวไม่ค่อยชอบนะคะ ก็เลยจะ จะเป็นการต่อต้านด้วย ก็เลย เดี๋ยวนี้ก็คือไม่ ไม่ได้ทำแล้วอะค่ะ
ค่ะ อา อ๋อ ต้องให้รอสักระยะหนึ่ง แล้วให้เราแบบเกิดแรงจูงใจของเราเองเนาะ
ใช่
ว่าไปทำแล้วแล้วมันก็จะได้แบบ ได้ผล แต่ถ้าโดน โดนแบบบอกให้ไปทำก็จะรู้สึกว่ามันต่อต้าน มันก็จะไม่ได้ผลเนาะ
ก็ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ก็ ส่วนตัวก็คือเหมือนแบบว่าเราอาจจะ คือ คืออย่างของคุณ ถ้านั่งสมาธิมันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะ? แบบว่า
อ๋อ จริง ๆ แล้วช่วยเรื่อง ที่รู้สึกได้คือมีสมาธิมากขึ้น แล้วก็ คือสมองมันจะโล่ง มันจะสามารถโฟกัสกับงานได้เพิ่มขึ้น เหมือนกับว่า เราได้ ได้จัดระเบียบความคิดในระยะเวลาช่วงนั้นที่เรานั่งสมาธิ อย่างคืนหนึ่งก่อนนอนก็จะนั่งสมาธิสักประมาณ เอ่อ 10 นาที 15 นาที
ที่ ที่รู้สึกได้ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม ค่ะ
ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นการ detox ของเสียที่เราเจอมาในระหว่างวันออกไป
อา ค่ะ ก็ อืม
แล้วพอเรานอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีนั่งสมาธิเพื่อปรับจูนอีกนะ อีกรอบหนึ่ง ก่อนที่จะเริ่มต้นวัน ก็ประมาณ 5 นาที 10 นาที ไม่เกินนี้ อา เพื่อจะปรับจูนว่า โอเค ฉันตั้งศูนย์นะ เหมือนไปตั้งศูนย์ล้อเนาะ <laughs> ก็แบบว่าตั้งศูนย์ว่าฉันจะออกรถ ใช่ ๆ ทำทุกวัน ๆ ค่ะ ใช่
อ๋อ ค่ะ ค่ะ ก็ อืม อ๋อ ก็คือทำทุกวันเลย ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ คือส่วนตัวก็อาจจะ เป็นการที่ ไม่เชิงนั่งสมาธิ ก็คือเป็นการแบบนั่งนิ่ง ๆ เพื่อที่จะแบบว่าให้เรารู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นจนเกินไปอะค่ะ ก็จะทำช่วงที่เหมือนแบบว่าเราจะต้องไปสอบ อะไรเงี้ยนะคะ ช่วงที่แบบว่าอยู่หน้าห้องสอบ เราก็จะนั่งนิ่ง ๆ แบบว่า โอเค ใจเย็นลง อะไรอย่างเงี้ย แค่นั้น ประมาณนั้นมากกว่า จะได้แบบว่า พอเราตื่นเต้นเยอะอะค่ะมันก็จะพูดเร็ว มันก็จะทำนู่นทำนี่เร็ว บางครั้งอ่านอะไรเร็ว แล้วมันก็อาจจะจับใจความไม่ได้ อะไรเงี้ยค่ะ เพราะรู้สึกว่า ค่อย ๆ นิ่ง ๆ จะ อาจจะดีกว่า แต่ก็
อืม อา ค่ะ